Pertama, lapisan kedua. E tamu dampaknya besar, tidak gitu ya jadi, besarnya dampak atau tidak, terus berdampak atau tidak ya, oke. Ih keren banget, enggak pernah kepikiran loh mungkin kerja gitu ya, semu
Betul. Benar.
Harus bisa tau prioritasnya dulu ya. Jadi tidak mau yang selesai tapi juga bahaya yang terminimalisir lah yah kaya gitu, asap. Oke, aku merasa terbantu banget sih, Kak, dengan 2 saran Kakak ini, dan pastinya akan aku implementasikan karena sangat membantu. Apakah kira-kira masih ada lagi atau sudah cukup tuh, Kak?
Betul betul. Eee, mungkin yang terakhir, Kak, sebelum ini, eee, oke 1 lagi nih, Kak, mungkin Kakak perlu, setelah Kakak sudah, eee, ngebikin lapisan-lapisan layar tadi tuh, coba, Kakak, eee, konsultasikan gitu atau komunikasikan prioritas tersebut ke atasan. Jadi biar atasan juga tahu, gitu. Jadi biar jangan sampai nanti ketika atasan misalnya memberikan tugas ke Kakak, memberikan pekerjaan ke Kakak, jangan sampai misalnya kayak, "Kok ini tidak langsung dikerjakan?" Gitu atau tidak didahulukan, gitu.
Oh masih ada, oke. Oh iya, "Kok instruksi saya enggak dikerjain langsung ya, masih ini?" gitu ya.
Ya, gitu. Jadi, Kakak perlu komunikasikan juga model ini ke atasan. Jadi biar atasan juga ngerti gitu, Kak, kira-kira seperti itu. Gitu, Kak.
Oh, iya. Sangat memungkinkan juga sih, Kak, untuk dicoba karena memang, eee, ya begitu sih, eee, komunikasi kita sih sebetulnya terbilang cukup baik. Cuman belum kepikiran untuk, eee, seperti tadi ya, menjelaskan dulu kenapa aku membelakangi atau menunda, eee, misalkan instruksi dari manajer, bahwasanya karena, "Aku melihat ada banyak instruksi masuk dan yang lebih besar dampaknya ini jadi aku mau kerjain yang ini dulu ya, Pak. Aku mau coba selesaiin yang ini dulu, maaf ya Pak, kalau misalkan, eee, instruksi Bapak agak ketunda." Gitu. Pastinya sih aku yakin, dia juga, eee, paham gitu ya, kalau memang dia karyawan yang baik juga pasti me mendahulukan, eee, kepentingan perusahaan ya. Oke, sip, mantap nih, jawabannya tegas dan sangat bermanfaat buat aku, sangat berterima kasih atas saran kamu ya, Kak. Aku mau langsung ijin pamit nih, Kak, kalau gitu.
Betul betul. Oke. Oke oke, kalau misalnya nanti kamu ada pertanyaan lagi, Kak, jangan sungkan-sungkan ya buat bertanya ke aku pasti bakal ngebantuin kamu.
Oke kalau gitu makasih. Aku ijin pamit dulu ya, Kak. Sampai jumpa.
Oke, Kak, sampai jumpa juga.